Ayun. Ako kas ayan, tulad niyan siyempre nagkakaedad na, nagma-matured na, so, sa buhay natin kapag ganiyan nagkakaedad na ma mas dumadami responsibilidad, mas dumadami nag problema mo, may ganiyan. So siya, siya 'yong tipong taong sobrang sincere niya na kapag may problema ka nakikinig talaga siya, na ramdam mo 'yong love ka ng taong 'to, kasi, hin alam mo 'yong pag 'yong iba 'yong way niya na pa'no ka niya pakinggan, papagaanin niya talaga 'yong loob mo. Tapos talagang, alam mo 'yong pinagpe-pray ka niya na parang maging okey ka, ganiyan, tas hindi siya hindi ka niya, tit ah, hindi siya titigil hangga't hindi ka nagiging okey, 'yong gano'n. Parang gumagawa siya ng paraan para maging okey ako, gumaan 'yong loob ko, hindi niya ako iiwan hangga't sa hindi niya ako maging okey, gano'n.
Oo. Totoo. Hmm. Oo. Mm. Oo. Oo. Ang ganda no'n. Mm. Maganda no'n, lalo na pinagpe-pray ka, kasi, 'di ba, madasalin din siya. Actually, kapag daw pinag-pray ka ng tao ibig sabihinin sobrang mahalaga ka sa kaniya. Kapag idinalangin ka na talaga sa may kapal talagang mahalaga ka para sa kaniya, isa 'yon sa paraan daw, 'no, na pinapakita na mahal ka. Tapos napakaganda kasi good listener din siya, kasi may mga tao na hindi natin maiiwasan, makikinig kuno, pero hindi naman naiintindihan 'yong mismong, 'di ba, basta nakikinig lang. Pero, makikita mo sa isang tao kung good listener siya kung, kung pinapakinggan niya ng, may dating tapos magbibigay siya ng ng ano niya naman opinyon or pang-unawa sa bagay na 'yon, 'di ba? Mm.
Totoo. Ayun, mm. Totoo 'yan. Ayun nga, eh. Ayun. Oo, oo, totoo. Mm. Ayun nga, eh. Totoo, kasi may ganiyan talagang tao, 'di ba. Kum kumbaga nakikinig lang, pero, hindi naman talaga sinasapuso, 'yong gano'n. 'Yong siya talagang ramdam mong sinasapuso niya talaga at dinadala niya 'yon hanggang sa, 'yon nga pinagdarasal niya ako, na gano'n talaga. 'Yon ramdam na ramdam ko talaga 'yong love niya, gano'n.
Oo. Ayan. Oo. Mm, totoo. Na 'yon naman. Ay napakagan mm, napaka-ano 'yon, parang diyamante kumbaga, 'di ba, diyamante 'yong pagkakaibigan niyo. Paano ba kayo nag-uusap, ah, long distance ba kayo na friendship o malapit lang kayo sa isa't isa, one ride lang or more on personal ba kayo nagtata nag-uusap or sa social media?
Mm. Mhm. Mm. Dati personal kami nag-uusap, kasi actually dati magka-work kasi kami. Kaya parang, ayun do'n din naman din kami nagkakilala at nakakatuwa, 'no, kasi ka-workmate mo na, best friend mo na, 'tas parang kapatid mo pa. So, parang package talaga siya. Sobra, kasi alam mo 'yong excited kang pumasok dahil sa kaniya, gano'n din 'yong narara parehas kami laging gano'n, iba kasi bonding namin. At ngayon nakakalungkot, kasi online na lang kami nagkakausap, kasi gawa ng, no'ng wala na kasi kami do'n sa trabaho na 'yon. So ngayon nasubok kami sa gano'n at nakakatuwa kahit na nagkahiwalay kami, malayo na sa isa't isa, ayan nagkakausap pa rin, parang walang nagbago, gano'n pa rin 'yong pakitungo namin sa isa't isa, gano'n.
Oo. Ah, 'yon. Oo. Parang masaya magtrabaho no'n, 'pag gano'n. Oo. Oo. Oo. Ayun, mm.